แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะรู้เลยอะค่ะว่าทำไมคุณถึงคิดว่าเพลงแนวที่มันผ่อนคลาย ๆ เนี่ย มันทำให้คุณน่ะหายเครียดล่ะคะ หมายถึงว่ามันทำให้คุณอินไปกับดนตรี แทนที่จะมาคิดในเรื่องที่คุณกำลังเครียดอยู่ จนทำให้มันลืมไป หรือว่ายังไงอะคะ?
อืม อืม คือ <clears throat> พอโตขึ้นอะเนาะ เราก็มองว่า เอ่อ เหมือนเรามองเป็นเหตุผลง่าย ๆ เลยอะครับว่า อ่า ช่วงนี้เราเครียดอยู่นะ แล้วเราจะเอาเพลงอะไรแรง ๆ แบบเอามาฟัง แล้วให้แบบว่ามันเกิด เรา มีความเครียดอยู่แล้ว เราจะสร้างความรำคาญให้เรา ตัวเราอีกทำไม อะไรแบบเนี้ยนะครับ เราก็มองว่า อา เราขอไปอะไรเบา ๆ ดีกว่าเนาะ เพราะว่าจริง ๆ ก็เริ่มมีการสังเกตตัวเองในตอนโตเหมือนกันนะครับ ว่าบางชี แบบว่าฟังเพลงที่มันหนัก ๆ หรือแม้แต่บางทีเพื่อนชวนไปผับในตอนโตแล้วเนี่ย เราก็เริ่มไม่ชอบนะ เรารู้สึกว่าเสียงดังอะ อยากกลับบ้านน่ะ มันหนวกหู อะไรแบบเนี้ยอะครับ อืม
ค่ะ <laughs> อืม ค่ะ อ้อ อืม ๆ ๆ ๆ นั่นสิ ทำไมพออายุเยอะขึ้นแล้ว แบบเราจะต้องแบบ จากที่เคยชอบเนาะ แบบมัน ๆ อะไรอย่างเงี้ย สนุกกับเพื่อน พออายุเยอะขึ้นหน่อย ก็จะกลายเป็นแบบว่า เออ ฉันขอชิล ๆ เสียงไม่ต้องแบบมาโหวกเหวกข้าง ๆ หูฉัน อะไรอย่างงี้
อา ว่าย จริง อืม เอ๊ะ หรือว่าสมาธิสั้นขึ้น ไม่แน่ ใจ แต่คือจำได้เลยนะครับ ว่าถ้าสมัยวัยรุ่นเนี่ยเวลาฟังเพลง ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงแบบเบา ๆ ก็ตามนะครับ เรา ก ก็จะชอบเปิดเสียงดังเนาะ ตอนอยู่ในห้อง อะไรแบบเนี้ย วัยรุ่นนะ อืม แต่พอโตขึ้นมาเนี่ย เดินผ่านร้าน ร้าน เอ่อ ร้านนั่งชิลอะครับ ที่เขาเปิดเพลงเสียงดัง หรือว่ามีนักร้องร้องดัง ๆ เรายังแบบรู้สึกว่า เอ่อ อยากเดินผ่านเร็ว ๆ แบบไม่อยากเดินใกล้ลำโพง อะไรแบบเนี้ย
<laughs> ค่ะ อา อา ๆ ๆ ใช่ อ้าว แล้วอย่างเงี้ย ค่ะ อ้อ อ๋อ นึกว่าบอกว่าจะอยากเดินไปแบบเบาเสียง อะไรอย่าง งี้
<chuckles> เดินหนีดีกว่า ใช่ เดินหนีลำโพงเลยครับ แบบ โอ้โฮ ไม่ไหว อืม
อา แล้วอยากรู้อะค่ะ อย่างเงี้ย เวลาที่เราฟังเพลง แล้วเราอยากจะผ่อนคลาย อยากจะให้เราคลายเครียดเนี่ย เราร้องด้วยไหมคะ หรือว่าเราแค่ฟังเฉย ๆ ฉันก็หายเครียดแล้ว หรือว่าฉันจะต้องร้องตามไปด้วย ด้วยอินเนอร์ของฉัน อย่างงี้?
อืม